あ、特にね、ん、特にはうん、休憩ん、は、ま、そうですね、それこそほんとに、あの、ん、ね、なんか、こう、歩いたりとか、やっぱり、なんか、ちょっと、こう、うん、ずっと座りそうですね、そう、うん。
うーん。 うんうんうん。 はい。 運動的なことをね、うん。はい、それはそね、すごいいいことだと思いますね。うん。ま、それにくらなんか、目目を疲れてる疲れるとかおっしゃってたっけ。うーん。
ん。まあ。う。 あ、そう、ちょっと、なんか、こう、うん、あの、結構くるので、こう、なんて言うんでしょう、この目の周りをちょっと、こう、軽く押したりとか、こ、ま、つうんうん、ま、マッサージってほどでもないんですけれども、うんうん。ええ、え。
はい。 うんうんうん。はい。 はい。あ、で、あ、目薬とかも使われているんですかね、そういう時はね。
あ、目薬はね、特に。あ、目薬っていいんですかね？こういう時にさしたりすると。
あの、刺激物が、あの、ん、入ってるものは、長期的にはあまり目に良くないんでお勧めしないんですが、中には添加物が入っていない、もう涙の成分に近いものもあるあるんですね。なんで、そういうことやを、ちょっとさしていただいて、ちょっと湿度を保つと、どの、ドライアイから来る眼精疲労なども軽減されるのので、だいぶ変わってくるんですよね。うーん。はい。
うん。 ええ、え。 え。 あ、うーん。 ええ。 あ、うん。あ、そうなんですね。たまに、なんか、もう、ね、わなんか、こううん。あの、わ、疲れたなんか、こう、あったかいもので目、う、やっててね そう、ああいうのがいいなって思う時もうん。
うんうんうん。あ、ま、高いのもね、うん、その、すっきりますですけど、あ、それももちろんそれもちろんいい、でも職場でなか使いにくい場合もあると思うので、うーん、うーん、なので、目薬だったら結構社会的にもね、なんか、受けられる、なんか、リフレッシュ方法なので、ちょこっとうんうんうん。
できないです。できない。うん。 あ、そうですよね。あ、成分えっと、これは、添加物の入っていないものですね。うんうん。
はい、あと、保存料が入ってないやつで、うん、なん2、3種類ほど、なんかブランド結構信頼できるブランドから、うん、発売されてるので
え。 ああ、そうなんですね。あ、でしたらちょっと、こう、手っ取り早く、うん、あの、早速、目薬の一つでも、うん、ちょっと手に入れてみようと思います、うんうん。
あ、はい。 うんうん、ううん。 はい。 うんうん。はい、それ、たいあべタイミングですね、あとはね。うーん。
ね、そうですね、タイミングも合わせてですかね。いや、でも今日はお話、うん、あの、アドバイスいただけたので、ちょっと、こう、うん、自分の中で、うん、タイミングを作ってみたいと思います。今日は何か、うん、お話聞いてくださって、ありがとうございました。
あ、はい。